Ja, hey du, ich habe so 'n bisschen ein Thema, was mich beschäftigt, und zwar Ängste, die ich manchmal habe, bezogen auf Geldthemen und zwar geht das in 2 Richtungen bei mir. Das eine ist die Zukunft, ähm, besonders mit Hinblick auf die Rente, und das andere ist mehr aktuell. Da läuft es grade bei mir ganz gut, muss ich sagen, seit 'nem 1/2 Jahr schon. Ich bin selbstständige Künstlerin, viel als Sängerin und Tänzerin unterwegs und klar, man kennt das ja auch so ganz klischeemäßig: „Die Künstler müssen sich immer viel durchkämpfen.“ Ähm, es hat eigentlich am Ende immer doch noch hingehauen und seit 'nem 1/2 Jahr läuft's sogar richtig gut. Aber dadurch, dass ich, glaube ich, so viele Angstsituationen schon hatte, die durch die finanzielle Situation ausgelöst wurden, habe ich, glaube ich, immer noch dieses Unwohlsein irgendwo in mir, dass ich ganz doll Angst habe, dass es wiederkommt oder ja, dass man einfach generell jetzt Angst davor hat. Ähm, das belastet einen ja dann doch ganz schön doll. Ich hatte teilweise sogar schlaflose Nächte, ähm, in den ganz schwierigen Phasen, die jetzt zum Glück schon länger her sind. Aber so ganz vergessen habe ich das noch nicht und ich dachte, vielleicht hast so 'n paar Tipps, wie man mit dieser Angst besser umgehen kann oder wie man die vielleicht sogar lernt, abzulegen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, je. Hm, ja, verstehe. Also, erst mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, da mit mir einmal so offen und so transparent da drüber zu sprechen. Das ist natürlich 'n sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch 'n sehr persönliches Thema, ne? Also, ich meine: Wer macht sich gerne Sorgen um Geld? Wer spricht gerne über Geld? Das ist immer so 'n wirklich 'n superheikles Thema. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm
Mhm. Ja. <chuckles>
wenn ich dich einmal so fragen darf, hast du für dich mittlerweile, sage ich mal, nachdem du so 'n ich würde jetzt einfach mal ein finanzielles Tief hattest, das hört sich irgendwie so netter an, <chuckles> ne? Ja, ähm, wie hast du dich, sage ich mal, da so wieder 'n bisschen, äh, rausgeholt? Und, ähm, ist es jetzt zum Beispiel so, dass du für dich sagst, ähm, du hast da vielleicht 'n 'n 'nen Budget oder du hattest dann, ne, die Möglichkeit, aufgrund deines Künstlerdaseins einfach wirklich so gut Geld zu verdienen, dass du dir auch gut was zurücklegen konntest? Wie ist da, sage ich mal wie hat sich diese Situation von damals zu jetzt entwickelt?
Mhm, mhm.

Ähm, also, inzwischen konnte ich mir 'n Puffer aufbauen. Das ist natürlich gut und sehr wichtig. Das war damals in diesen Tiefphasen manchmal gar nicht möglich, weil ich genau alles zahlen konnte, was zu zahlen war, dann noch bisschen Geld hatte fürs Essen, und das war's. Also, da mehr ist gar nicht übrig geblieben. Das war dann alles, was da war, und, ähm, es hat mich dann natürlich sehr belastet, dass ich nichts sparen konnte oder nichts über hatte für falls was anfällt. Ähm, gleichzeitig war zu der Zeit mein Konto im Minus und, äh, ich dachte: „Ja, wie soll ich denn das jetzt ausgleichen, wenn i ich grade nicht mehr verdiene als das, was ich brauche?“ Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
ja, es war sehr schwierig und solche Phasen gab es paarmal und es hat mich sehr, sehr frustriert, dass ich's dann halt mal rausgeschafft habe und es richtig gut lief und dadurch, dass es dann wieder schlecht lief, dieser ganze Puffer wieder weg war. Also, ich hatte ganz oft das Gefühl in meinem Leben, dass ich 2 Schritte nach vorne mache und 4 wieder nach hinten geworfen werde. Ähm, also sodass man gar nicht richtig vorankommt. Das war ja, das sind natürlich so existenzielle Ängste, die man dann hat. Ähm, es lief dann irgendwann einfach besser
Oh, je. Mhm.
ähm, ohne dass es danach wieder schlechter wurde. Und, ähm, ja, das fing so vor 1 1/2 Jahren an, würde ich sagen, dass das einfach kontinuierlich besser lief. Ähm, ich habe mir mal rausgeholfen, einen Kleinkredit aufzunehmen. Das habe ich mal gemacht als Lösung, weil ich dachte: „Ich ich weiß nicht, wie ich das sonst alles stemmen soll“, weil dann mehrere Kosten auf mich zukamen auf einmal. Ich musste dann Corona-Hilfe zurückzahlen. Ich war leider einer der wenigen, wo noch mal irgendwas nachgeprüft wurde. Ähm, das wurde ja per Zufallsprinzip gepickt und, äh, dann musste ich 1.000 € zurückzahlen, ähm, obwohl ich sogar schon voll wenig Corona-Hilfe bekommen hatte, und ich dachte: „Nein, wie unfair!“ Aber so war's dann halt und so passieren halt die Sachen. Dann kam noch was anderes und noch was anderes und, ähm, sch so schnell hat man dann den Überblick verloren, ja. Aber ja, ja, dadurch, dass es dann irgendwann kontinuierlich besser lief, klar, konnte man sich mehr Puffer aufbauen und ja.
Mhm. Hm, schön. Mhm. Mhm. Oh, wow. Mhm. Ja, ja, verständlich. Mhm, verstehe und, ähm, jetzt hast du dir natürlich den Puffer so 'n bisschen aufgebaut. Ist das jetzt, sage ich mal einfach nur jetzt ganz, sage ich mal, salopp gesagt, einfach nur Geld, was du auf der Bank hast? Oder hast du auch, sage ich mal, angefangen, zum Beispiel in gewisse Sachen zu investieren, dass du sagst, du hast zum Beispiel dir Edelmetalle zurückgelegt oder du hast irgendwie mit Trading oder mit, ne, so irgendwie so Krypto und weiß ich nicht, allem angefangen oder hast irgendwie in eine sage ich jetzt mal, in in, äh, weiß ich nicht, Property oder irgendwas investiert. Ähm, w wie ist die Rücklage angelegt?
Mhm.